ภาษาเดือนหนึ่ง ใช่ไหม? แล้วอีก
ใช่ ภาษาเลยอะ ล้วน ๆ อะ 1 เดือน
แล้วอีกเดือนหนึ่งอะครับ ก็คือพวกงานบริการทั่วไปไหม?
อีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นทฤษฎีต่าง ๆ อะค่ะ ที่เกี่ยวกับว่า เออ อ เป็นเครื่องบินเกิดจากอะไร ต้องเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ทำยังไงถึงจะบินได้ อา แล้วก็เรียนอุปกรณ์ต่าง ๆ
อ๋อ อ๋อ ต้อง ต้องรู้ ต้องรู้พวกโครงสร้างเครื่องบินด้วยเหรอครับ?
คือมันต้องรู้จัก เพราะว่าเนื่องด้วยเวลา สมมุติถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาเราจะต้องรายงานให้กับกัปตัน หรือ อา หัวหน้าทราบเนี่ย เราจะต้องพูดถึงชิ้นส่วนนั้น ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราควรจะรู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะ
อะฮะ ครับ อ๋อ เพื่อความปลอดภัยที่สุดเนาะ ใน การบิน
ใช่ ใช่ คือมันแบบว่า มันเป็นจุดที่แบบ สมมตินะคะ สมมติเราแบบ เออ "ตรงปีกอะค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบ "แล้วปีกคือส่วนไหนของปีก?" อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า "เออ เนี่ยเป็นชนิดของเขาเลยอะ อืม" เขาก็จะ "อ๋อ ตรงนี้ใช่ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย บอก "ใช่ อันนั้นแหละ"
ครับ อือฮึ อะฮะ ก็คือเพื่อการสื่อสารใช่ไหมครับ? ให้ ให้มีความกระชับกัน อา เพราะว่า ถ้าเกิดว่าอุบัติ เกิดอุบัติเหตุข้างบน หรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องแบบนี้เนาะ
ใช่ค่ะ ใช่ ให้เกิดไป อา นี่แหละค่ะ เข้าใจง่ายที่สุด ต้องใส่ความรวดเร็วและกระชับอะค่ะ อืม เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน ใช่
อา โอเคครับ อันนี้ก็เป็น สอง เดือน ที่เรียนทฤษฎีกัน แล้วก็ไปภาคปฏิบัติ อา อันนั้น 2 เดือนแรกถึงมันจะดูท้าทาย แต่อย่างน้อยมันก็เป็นทฤษฎีไงใช่ไหม ก็เหมือนการเรียนธรรมดาใช่ไหม?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ ความ ไอ้เนี่ยแหละค่ะ ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่ง เราไม่เคยแบบว่ามารู้จักอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ คืออุปกรณ์บนเครื่องบินมันค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเราที่แบบเวลาขึ้นไปเป็นผู้โดยสารเราจะไม่ทราบไงค่ะว่า "เฮ้ย อุปกรณ์มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ?" แล้วมันมีที่วางประจำของเขาอะค่ะ เราจะต้องจำให้ได้ด้วยว่า อา เครื่องบิน เอ่อ แบบนี้มัน มันจะมีหลายแบบนะคะ สมมติว่าเป็นเครื่องบิน 747 ก็จะมี 747-200 747-300, -400 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วของอุปกรณ์
<chuckles> อ้าวเหรอ? <chuckles> <chuckles> <chuckles> อา ก็ อา ก็ตามผู้ผลิตด้วยใช่ไหม? <chuckles> เราก็ต้องจำเยอะเลยสิอย่างงี้? อะฮะ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ในแต่ละปีกของเครื่องบินอะไม่เหมือนกัน วางแบบว่าอาจจะใกล้เคียงกัน แต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็คือต้องจำหมดเลย
ครับ อือฮึ ก็เป็นรายละเอียด แล้วเราก็ต้องอัปเดตตลอดด้วยใช่ไหมครับเนี่ย? อย่างงี้ เวลามี <chuckles> ผู้ผลิตธรรมใหม่มาอย่างนี้ อา
ฮะ ใช่ค่ะ แล้วมันไม่ใช่แบบว่ามีเครื่องบิน ประเภทเดียวด้วยนะ ตอนนั้นเราบินแบบว่า DC-10 Boeing-747, 767, MD-11 <chuckles> แล้วแต่ละอย่างก็แยกย่อย อย่างเงี้ย แล้วเราต้องจำ แล้วการเปิดประตูของแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ <chuckles>

อันนี้เพื่อนผ่านด้วยไหม หรือว่าเราผ่านคน เดียวเลย?
เพื่อนไม่ผ่านค่ะ ผ่านเขามาคนเดียวแบบเหงา ๆ <laughs>
อ๋อ อา โอเคครับ แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเรียนต่อ ถูกไหม? ที่นู่น สอง อาทิตย์ อา
ใช่ อา อา ใช่ ก็แบบ โอ๊ย เราจะบอกว่าเครียดมากอะค่ะ มันเป็นภาษาที่แบบ เออ เราไม่เคยแบบใส่ใจเขามาก่อนน่ะ อืม
ครับ แล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับ ผม ผมขอนิดหนึ่ง คือ เขาออกให้หมดเลยเนาะ? ก็คือพวกค่าเทรนพวกนี้คือออกให้หมด อ๋อ
แล้วมันก็แบบเหมือน เขาออกหมดเลยค่ะ เขา เขาจ่ายให้หมด ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่ ก็คือเราไม่เสีย อา
ถ้าผ่าน รอบนั้นมาแล้ว โอเค
แล้วในระหว่างเรียนอะค่ะ มันก็มีความท้าทายเข้ามาตลอดเวลา อืม เพราะว่าเหมือนเราเรียนภาษาเนี่ย มันไม่ได้เรียนแบบตั้งแต่เริ่ม ต้น ใช่เปล่าคะ มันมาถึงเป็นบทสนทนาเลยอะค่ะ อืม ว่าแบบ เนี่ย ถ้าเรา ผู้โดยสารพูดแบบนี้ เราจะต้องพูดตอบโต้ประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันจะมาเป็นแบบบทสนทนาเลยอะค่ะ อืม และมันก็ค่อนข้างยากตรงที่เราต้องจำเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีสอบทุกอาทิตย์เลย
อือฮึ ครับ อือฮี ก็คือ เวลาเราพูดเนี่ย เขาให้เราพูดตาม แพตเทิร์น ของเขาเลยเหรอครับ?
ใช่ค่ะ คือไม่ ไม่ เขาเรียกอะไรนะ ไม่เชิงว่ามันจะต้องแบบเป๊ะเสียทีเดียว แต่มันต้อง เนี่ย ขอบเขตมันประมาณนี้ค่ะ
อา ให้ ให้อยู่ประมาณนั้น ประมาณที่เขาตั้งเอาไว้ อ๋อ
ใช่ ใช่ค่ะ พอเขาสอนเสร็จ ใช่ไหมคะ อา เขาก็จะมีแบบคุณครูที่สอนเนี่ยแหละมาแสดงเป็นเหมือนผู้โดยสาร แล้วก็พูดจากับเราอะ แล้วดูว่าเราสื่อสารรู้เรื่องไหม? <chuckles>
ครับ

อา เราก็เลยแบบว่าคุยกับแม่ อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบ "เนี่ย ไม่รู้เลยว่าเราอะอยากทำอะไร เออ แต่ อือ ตอนเนี้ยไม่อยากที่จะแบบว่าทำงานเหมือนนั่งออฟฟิศ ต้องแบบเหมือนตื่น 6 โมงไปถึงที่ทำงาน 7 โมงเริ่มทำงาน แล้วก็กลับบ้าน 5 โมงเย็น" อะไรอย่างเงี้ย เออ เรารู้สึกเราไม่ได้ชอบแบบนี้ แม่ก็บอกว่า "เออ แล้วไม่ลองหาอะไรที่แบบว่า" เราเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหม แม่ก็เลยบอกว่า "เออ แล้วแบบไม่ไปหางานอะไรที่แบบว่ามันได้ออกไปเที่ยวด้วย" อะไรอย่างเงี้ย อืม
<chuckles> ครับ อ๋อ งานที่ออกไปเที่ยวด้วยเหรอ อา
มัน ก็เป็นการแบบ ใช่ เหมือนจุดประกายเลยว่างานอะไรนะที่แบบ
อ๋อ แสดงว่าเราก็เอามาเป็นโจทย์เลยใช่ไหม ครับ? จากคำพูดแม่ตรงนี้ อา ก็ตั้งโจทย์ไว้ <chuckles> แล้วเราหายังไงครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ เออ แม่ก็เลยบอก อืม ต้องเป็นงานที่แบบเราต้องไปทำงาน แล้วได้เที่ยวอะ อืม แล้วก็มีอยู่งานหนึ่งที่มันเป็นความฝันของแม่มาก่อนเนี้ยค่ะ
อา ก็คือ
อืม ก็คือเป็นแอร์โฮสเตส
อ๋อ เป็นแอร์โฮสเตส อะฮะ
อืม ใช่ค่ะ เราก็เลยแบบ "เอ๊ย เราจะทำยังไงดี" แบบว่า เอ่อ เพื่อที่จะไปสานฝันแม่ด้วยอะ มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งไง เพราะว่าแม่บอกว่า "เนี่ย แม่คืออยากเป็นมาก เห็นแบบว่าคนได้ใส่ชุดสวย ๆ ได้เดินทางบ่อย ๆ" อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่แม่ไม่มี โอกาสไงคะ อืม เรา ค่ะ มันก็เลยเป็น
อือฮึ อา ครับ แล้วเราเริ่มไงต่ออะครับ? ตอนนั้นเรา เราตั้งเป้าแล้ว อา
แล้วเราอะไม่มีสกิล เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร ไม่มีทักษะในการที่แบบว่า เออ เราไปอ่านรายละเอียดอะเนาะว่าแบบ "แอร์ต้องมีใจรักบริกา รต้องนู่น ต้องนี่" อะไรอย่างเงี้ย เออ ณ ตอนนั้นนะ ไม่มีอะไรที่ตรงกับเราอะ <chuckles>
อือฮึ